そう、でも、あの、電話でナビしてもらって、あの、ちゃんとセットしてきたから、もう、「この会社やっぱり嫌いだ」とか言って。あの、手数料0なのに、もう、その昔から使っている、あの、もう古い銀行のカード使ったら9パーセントの手数料取られた。きゅうパーセント？！っていうはでしょ？もう。そうなんですよ。だからね、なんかすもう、も考えらんないとか思って。まあ、まず
うーん。 はい。 うん。 うーん。 ああ。 きゅうパーセントはちょっとね、さすがにですよね。 ね、今時もうなんかそういうのでね、ほんと銀行だったら、ね、そういうふうに手数料かかんないやつもいっぱいありますからね。そんなわざわざ9パーなんてね。
うーん。 ええ。 そうなんですよ。なのに そう、そうなんですよ。
馬鹿馬鹿しいなと思っちゃいますよね。
そうなんですよ。で、まあ、本人はえっと、2パーセントだと思ってたらしく、まあ、それで往復と考えても4パーセントだからいっかとか思ったらしく、なぜか請求されてたのは9パーセントなんですよ。だからちゃんと読んでないから、結局のところ、うーん、まあ、コンビニで日本円を引き出したら、まあ、結局のところ9パーセントかかったっていう結果が残ったんですけどね。
うーん。 うん。 はい。 うーん。 はあ、なるほど。
うーん、そうなんですよ。なんかそこをん。
ちょっとね、そういうなんていうか、かからなくてもいいお金をかけてしまうっていうことに対する、何て言うんですかね。
そうなんですよ。価値観のずれをですね。
価値観の違いってやつですね。
そうなんでっすよ、なんどうやったら分かってもらえるかなって、なんかいっつも悩むんで、一応説得するんですけど、毎回ことごとく、もう無理ですねって感じ。もう本人のしたいように、うーん、するって感じ。
うーん。 はい。 うーん、なんか本人的にはそれで損したっていう気持ちにならないものなんですかね？「別にいっか」って感じなんですかね。
そう、その時は、「ああ、失敗しちゃったね」みたいな感じですよ。もう、でも、家のローンは失敗しちゃったねじゃないよ、もうなんか、って思っちゃうんですよ。ええ。
ああ。 いや、家のローンってね、だって長いし、金額がでかいじゃないですか。
そうなんですよ。そこ計算したら恐ろしそう。
ね、だからそのい れいてんごパーセントとかだってね、すごい差が出てきますよね。うんうん。
すんごいですよ。出てきます。でも毎月の支払いにしたらあんまり響かないんですよ。だから、そこを言ってるんですよね、この方、ほんとに。なんかね。
うーん、いや、やっぱね、トータルで見て欲しいですよね。
うんうん。